Ja, also, ähm, ich habe tatsächlich, äh, ja, so 'ne kleine Misere, würde ich das nennen. Ähm, und zwar, ich hatte schon immer so 'n bisschen so diesen Drang Ja, wie sage ich das denn am besten? Ähm
Mhm.
Also, ich filme sehr gerne und habe irgendwann mal angefangen, so Vlogs, äh, von meinem Leben zu filmen.
Ja.
Und, also, ich, äh, würde schon eigentlich sagen, so der Drang, irgendwas von mir zu teilen, ist da.
Mhm.
Ähm, allerdings merke ich, dass ich gleichzeitig obwohl ich so im echten Leben ich würde sagen, ich bin kein unin uninteressanter Mensch oder also, ich habe auf jeden Fall so 'ne Meinung zu teilen und bin so 'n bisschen, also, schon lauter und offen eigentlich.
Ja.
Und ich merke aber, dass ich super krasse Schwierigkeiten habe, ähm, das so offen darzustellen. Also, mich wirklich ö öffentlich so zu zeigen, wie ich bin, eigentlich.
Ja, okay. Und, ähm, also, diese Videos, die hast du quasi schon aufgenommen und die wären jetzt quasi schon, ähm, ja, ich sage mal, startklar, un klar, um die einfach jetzt auf Social Media zum Beispiel upzuloaden?
Also, ich hatte ähm, also, ja und nein, ich hatte schon mal welche hochgeladen. Also, ich hatte mal so für <blows air> gute keine Ahnung, für so 'n 1/2 Jahr, 3/4 Jahr habe ich schon so wirklich regelmäßig so mehr ein bis 2 Videos pro Woche hochgeladen.
Mhm. Ja, super, ja.
Ja, und aber da habe ich g also, da dachte ich erst also, das habe ich da habe ich so was gefunden, das nennt sich Silent Vlogs, da schreibt man dann nur und spricht nicht, weil ich dachte: „Oh, ich hasse meine Stimme“ so und war mir da irgendwie so unsicher. Und was auch total komisch ist, weil ich eigentlich so, ähm, ja, nicht so eigentlich nicht so schüchtern bin real. Und dann habe ich das aber probiert und habe gemerkt, so: „Okay, das ist überhaupt nicht mein also, es fühlt sich nicht nach mir an.“ Also, es waren zwar schöne Bilder und sowas, also, von den Aufnahmen her, aber eben, ja, so biss also, so, das hat nicht den Reiz, den ich eigentlich daran habe, so irgendwas von mir zu teilen ähm, hat das nicht so richtig, äh, befriedigt. Und, ähm genau, und dann habe ich damit aufgehört und habe irgendwie danach nur noch so Material gesammelt. Also, ich reise viel und, äh, lebe auch in 'nem Wohnmobil und habe zum Beispiel jetzt 'n Grundstück in Panama gekauft und äh, genau, also, eigentlich 'ne coole Geschichte, also, ich werd jetzt 2 Jahre durch Kanada und Amerika reisen und dann, äh, in der Zeit mein Haus in Panama, also, mit meinem Mann bauen.
Mhm, okay. Mhm. Ja, ja. Okay. Mhm. Ja, Wahnsinn, ja. Mhm. Mhm.
Und ja, genau, und deswegen habe ich so angefangen also, ich habe da jetzt die ganze Zeit halt Material gesammelt und jetzt habe ich so die ersten 5 Videos fertig und habe mich diesmal jetzt auch überwunden, wirklich mit 'nem Mikrofon, also, so 'n bisschen so Voiceover-mäßig zu sprechen.
Ja.
Genau, aber ich trotzdem merke ich so, dass ich, ähm, ja, so selekti so selektiert nur teile eben. Also, äh, äh, also, so wie als würde ich mich nicht trauen, meine Gedanken auszusprechen so 'n bisschen oder so mal was zu erzählen von mir. Ich habe das Gefühl, das ist alles bleibt so super oberflächlich.
Mhm. Okay, verstehe. Ähm, also das ist du hast das mit der Stimme hast du erwähnt ist dann auch ähm, kommt jetzt noch also kommt da was anderes dazu, dass du jetzt irgendwie ungerne dann dich selber auch zeigst, dass du die Kamera auf dich richtest und dann quasi eher so filmst, was um dich herum vorgeht? Oder ist es wirklich so 'ne allgemeine Sicherheit, das halt quasi so 'ner breiten Masse an an Menschen, die man ja auch nicht kennt, zugänglich zu machen?
Hm, ne, also das also also ich ich habe ich ma ich mö ich würde nicht direkt in die Kamera sprechen
Mhm.
weil ich das auch nicht so ästhetisch finde. Ich finde, da ka weiß ich auch nicht, aber, ähm, es ist mehr so also ich filme mich schon, wie ich Sachen mache, aber also Kamera sozusagen auf 'nem Stativ, steht irgendwo und filmt dann aus verschiedenen Winkeln heraus sozusagen. Genau und, ja, ich finde, weil das zum ja, dann, äh, also gefällt mir die Ästhetik vom Video selbst besser. Ich habe 'n äh, ich habe früher als, äh, Kamerafrau gearbeitet und als C äh, Cutterin, deswegen ähm, ich finde so diese, äh, im Selfie-Mode aufgenommenen Videos, das würde dann nicht so meinem Stil entsprechen einfach. Genau. Ja, und das ähm, ja, da ja.
Ja. Ah, verstehe. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, verstehe, okay. Mhm.
Ich würde mich- also, obwohl ich nicht so in die Kamera reinrede- trotzdem halt irgend so in den Voiceover schon teilen, so, was ich denke und alles. Und jetzt habe ich auch so 'n bisschen erzählt, aber ich habe so das Gefühl, es ist so 'n bisschen mehr so wie so 'ne Erzählung, so: „Ah ja, ich bin, äh, nach Norwegen gereist und ich hatte 'ne schöne Zeit mit meinem Freund und da war ich schon mal,“ also, so 'n bisschen ja, einfach so oberflächlich.
Ja, ja, na klar. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Sag mal, was ist denn, äh, das ähm, das Ziel, ähm, hinter dem Teilen? Also, verfolgst du da irgendwie 'n ganz bestimmtes, ähm, sage mal, so 'n 'n numerisches Ziel, dass du sagst, hey, du hast einfach diesen Traum, du möchtest gerne so und so viele Follower haben? Oder geht's dir da drum, das auch zu monetarisieren auf auf lange Frist? Geht's dir einfach nur ums Teilen? Was ist da so das Ziel dahinter oder ne? Wa warum hast du diesen Wunsch, dich da zu teilen?
Also, das ist schon mal, glaube ich, ganz gut bei mir, dass der also, der Wunsch, mich da zu teilen, ist tatsächlich so 'n bisschen so Self-Expression mäßig. Ähm, und, äh, ich bin Gott sei Dank nicht hinterher irgendwie 'n Influencer zu werden oder so was, also, so überhaupt nicht.
Mhm. Ja. <chuckles> Okay, ja.
Ähm, also, ich fände wenn jetzt Wachstum und Reichweite kommen würde an so Followern und so was, dann fände ich das eher cool, dass man sagt. „Okay, man findet irgendwie so like like-minded people, also die so denken wie ich und wo man dann irgendwie sich so 'ne kleine Community mäßig eher aufbauen kann.“
Mhm. Mhm.
Ähm, genau, das eher noch, vielleicht als jetzt, dass ich sage: „Oh ne, ich muss jetzt irgendwie die und die Zahlen erreichen und ich möchte damit Geld verdienen und das ist so mein Z“ Also, das ist es nicht mal unbedingt. Also, wenn ja, so 'ne coole Möglichkeit da draus entstehen würde, dass man sagt, so: „Ey, da sind andere coole Leute, die irgendwie im Wohnmobil reisen oder sowas und auch unterwegs sind und man kt“ sowas so. Wenn eben aus dieser Idee heraus dann so Sachen so coole Sachen passieren, ist schon okay, aber es ist jetzt also, ich bin jetzt zum Beispiel finanziell nicht drauf a an also, ich arbeite selbstständig, ich bräuchte jetzt nicht das fürs Geld oder sowas. Das ist wirklich eher so als Hobby.
Ja. Mhm. Mhm. Okay, also, das ist ja eigentlich schon mal 'ne ganz gute Voraussetzung, äh, und nimmt da auch 'n bisschen Druck raus, dass du da jetzt nicht 'n gewisses Ergebnis erwartest, ne? Und und gerade, wenn's jetzt eben um um so Self-Expression geht, dann, ähm, ja, dann ist geht's eigentlich jetzt einfach nur da drum, da so 'n bisschen diese Hemmung, ne, zu lösen, ähm, loszulegen, sage ich mal so. Hm, kannst du 'n bisschen hast du für dich selbst schon so 'n bisschen verstanden, was da so deine Hauptangst ist? Du hattest, glaube ich, jetzt vorhin mal erwähnt, ob's interessant genug ist, also, oder o professionell genug ist es wahrscheinlich eh, wenn du sagst, das ist auch so so, äh, dein Ding, ne? Du hast damit Erfahrung und so. Hm, oder ist es vielleicht auch so sind's die Kommentare, die da kommen möchten? Also, was ist da so wirklich die Angst?
Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall 'ne sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, so 'n bisschen fehlendes Selbstbewusstsein.
Mhm.
Ähm, obwohl ich eigentlich immer so gerne 'ne sehr starke Person bin, war so aus meiner Kindheit heraus, so 'n bisschen das nicht mitgegeben worden, dass man so Selbstliebe hat und so was. Ähm, genau, und ich glaube, dass das so 'n Zwiespalt ist, den ich immer wieder empfinde, dass ich so einerseits sage, eigentlich bin ich 'ne toughe Person, die stark im Leben steht, viele coolen Sachen macht und sogar jetzt auch den Wunsch hätte, also, das irgendwie cool darzustellen und zu zeigen. Und dann aber gibt's so 'n Teil in mir, der einfach irgendwie immer
Ja. Mhm. Mhm.
ja, so 'n bisschen an alle also, grundlos im Endeffekt, grundlos so zweifelt. So so: „Ah, ist das ist das cool? Oder wer wer will das sehen?“ Obwohl wiederum mir- gleichzeitig kann ich sagen- ist nicht wichtig, ob das jemand sieht. Ich find's cool, auch es einfach nur so zu teilen.
Mhm. Ja.
Ja, und dann, klar, habe ich auch so 'n bisschen drüber nachgedacht, so: „Oh, ist das so 'n bisschen cringe?“, äh, also so 'n bisschen: „Oh, wenn das jetzt irgendwie jemand aus meinem Heimatort sieht“ oder so was, aber selbst das ist mir total egal. Ich find's irgendwie eigentlich ich find's immer ich habe immer früher gesagt, ich finde es cool, uncool zu sein und das da dazu stehe ich tatsächlich. Also, wenn irgendjemand das finden Leute so lang cringe, bis man dann irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Follower hat, und dann finden das alle plötzlich cool, deswegen es gibt nichts, was cringe in dem Sinne ist, so.
<chuckles> Ja. <laughs> Ja. Ja, das stimmt wohl, mhm.
Ja, und, ähm, das ist immer so dieses Ding, alles, was ich sage und was ich fühle, kann ich mir sofort eigentlich selbst erklären und kann sagen, ah, ne, das ist eigentlich gar nicht so und das intere interessiert mich nicht und dennoch
Ja.
ja, äh, habe ich so Probleme, mich so zu überwinden.
Mhm.
Ja.
Mhm. Gibt's dann jetzt in diesem Bereich, also was du jetzt vor hast quasi mit den, äh mit den, ähm, äh, V-Logs, kannst gibt's da irgendwie 'ne Möglichkeit, das 'n bisschen, hm, in in 'nen kleineren Schritt, im kleineren Rahmen zu machen? Also was da mir jetzt zum Beispiel einfällt- aber vielleicht gibt's da noch bessere Ideen auch- wäre, dass du sagst, okay, du lädst das jetzt mal auf auf YouTube zum Beispiel hoch und stellst es aber erst mal auf privat und schickst das erst mal so an deine ganzen Freunde, dass du einfach so siehst, okay, das ist irgendwie 'n 'n 'n 'n also, sch schickst das zu denen, wo du sagst hey, die die da will dir niemand was Böses auf jeden Fall, aber die würden dir vielleicht auch ehrlich Feedback geben wenn sie jetzt irgendwas da uncool finden. Hm, dass du vielleicht schon mal so 'n bisschen so 'n Feedback bekommst, wie kommt das überhaupt an? Weil es scheint doch so 'n bisschen ja mitzuschwingen, ähm, so, ne, diese Zweifel, wie die Rektionen sein würden.
Ja, wobei ich da eigentlich sagen muss, dass also, zum Beispiel von selbst von diesen Videos damals habe ich eigentlich nur so durchweg positives Feedback bekommen schon, wo so Leute gesagt haben: „Oh, wann kommt denn wann kommt das nächste Video online?“ Oder mir haben plötzlich so Leute geschrieben, mit denen ich schon ewig nichts zu tun hatte und waren so: „Hey, ich konnte mich voll mit mei deinem letzten Video identifizieren.“
Ja. Hm. Ja, ist doch super. Mhm.
Genau, deswegen. Ich habe so das Gefühl, also ich wei also <exhales> ich d ich weiß nicht, ob dieses das andere, das Judgen oder, äh, verurteilen oder halt eben bewerten, ob das so ich habe eher das Gefühl dass ich so das zu hart bewerte oder
Ja.
Wobei das auch wieder so paradox ist, weil wenn ich die Vi Videos dann sehe und die fertig sind, dann denke ich: „Hey, das ist eigentlich ganz cool.“
Ja.
Nur eben, ja, so oberflächlich immer so 'n bisschen. Da es gibt eben so so 'n paar, ja, ich wei äh, sage ich mal, Leute, und das sind jetzt auch keine direkten Influencer, würde ich sagen, aber so Leute online, wo ich so sage: „Die das finde ich stark, die sind irgendwie so die teilen auch mal irgend 'ne Unsicherheit von sich oder die teilen, wenn was schief gegangen ist. Die teilen, dass sie nicht perfekt sind,“ so und ich habe immer das Gefühl, ich versuche
Mhm. Mhm. Okay, ja, ja.
obwohl es ich nicht das nicht möchte, eigentlich finde ich's cool so, zu sagen: „Hey, ich habe Fehler an mir und das ist nicht so g irgendwas gut gelaufen.“ Aber trotzdem merke ich, dass meine Videos wie 'ne verschönte Version sind von allem, was ich mache.
Ja. Ah, okay, verstehe. Also, hast du so das Gefühl, die Authentizität leidet so 'n kleines bisschen vielleicht?
Total, ja.
Mhm.
Ja, weil ich sage, also we ich bin, also, i i ich würde gern so erzählen, so was alles schiefgelaufen ist auch mal, weil es passiert nicht alles nur gut. I ich will die Geschichte so real erzählen, wie sie ist und merke aber, dass ich auf so 'nem Surface-Level positiv bleibe. Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Ja.
Hm, wie wär's denn, wenn du dich da mal so langsam herantastest, dass du quasi dir vornimmst: „Hey, in meinem nächsten Video, das ich mache, da baue ich ganz bewusst 'nen Fail ein“, ne? Also, jetzt nicht, dass du den fakst, aber dass du quasi halt sagst, okay, du verschönerst das jetzt nicht, du lässt das jetzt so und und kannst vielleicht auch was dazu sagen, dass halt da was schiefgelaufen ist. Nur so ein Ding und dann kannst du einfach mal gucken wie fühlst du dich damit, wenn dann die Version nicht so poliert ist, sage ich mal.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall 'ne gute Idee, dass ich mal mit so 'ner Kleinigkeit starte und das mal Ja, man muss es vielleicht auch erst üben, weil ich's noch nie gemacht habe und dann Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen auch, ähm, sowas nega zu teilen, ja.
Mhm. Ja, na ja, und grad Ja, weil grad auch wenn du das professionell schon gemacht hast, ne, mit Filmschnitt und so, da geht natürlich auch vieles drum, da irgendwie überall zu optimieren. Also, das ist sicherlich 'ne ganz spannende Übung für dich, das mal so ganz bewusst da so Fehler zuzulassen, sage ich mal so, ne?
Ja. Ja, ist eigentlich 'n ganz spannender Gedanke, ja. Ne, vielen Dank für das Gespräch. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, das werde ich mir mal jetzt vornehmen, dass ich für's nächste Video einfach mal erzähle, was schiefgelaufen ist.
Ja, das ist doch super. Du, ganz viel Erfolg und weiterhin gute Reisen auf jeden Fall.
Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.